Ciao, buongiorno.
Ciao, ciao. Come va?
Come va? Tutto bene, tutto bene. Te?
Mh-mh. Bene, sì. Bene, bene, una buona giornata.
Qua O ottimo, ottimo. Oggi, più o meno, riposo da si può dire, no, che comunque è stata una settimana di di lavoro intenso.
Sì. Sì. Meno male che abbiamo avuto questi giorni di relax adesso. S
Esatto, tipo oggi, oggi mi riposerò. Secondo te, cosa significa avere successo nel nel tuo lavoro, nel lavoro in generale e nel tuo lavoro nello specifico?
Mh-mh.